Emm, şimdi biz yeni bir, eee, mahalleye taşındık. Eee, aslında yaklaşık, eee, 1 sene oldu, eee, ama, ımm, hâlâ, eee, eski mahallemi, eee, çok özlüyorum. Eee, hani, bu, a i burası aslında, ımm, sanki yeni bir, eee, şehre taşınmışım gibi, yani, o kadar uzak bir yere geldik ki, eee, 1.30 saat, eee, arabayla, eee, gidebiliyorsun, hani, trenle ulaşımını hiç söylemeyeyim yani. O yüzden eski arkadaşlarımı, işte, o eski, eee, mahalleli, emm, havasını, enerjisini çok özlüyorum. E, tabii ki burada Hı hı, burada arkadaşlarım da o olmadı değil, var, ama yine de, hâlâ, eee, o eski, emm, <tsk> havayı çok özlüyorum.
Anladım. A! Evet, tabii, hâliyle. Peki, t yani, seni daha iyi anlamak için birkaç soru sormak istiyorum. Bu eski, iii, ya, özlediğin, o özlem duyduğun yerden şu anda iletişimde olduğun herhangi bir tanıdık veya i eski okul, iş, okul çevresinden, eee, birileriyle şu an iletişimde misin?
Tabii. Tabii, anla <sighs> Ya, aslında ilk zamanlar, eee, görüşüyorduk, ama tabii ki mesafe, eee, çok, emm, fazla olduğu için, eee, çok, eee, seyrekleşmeye başla başladı bu durum. Eee, çoğu arkadaşımla maalesef artık görüşemiyorum, sadece sosyal medyada birbirimizi takip ediyoruz ve hani, o, eee, resmini falan görünce ya da onlar bir arada buluşun buluşmuş olduğunda, ben kendimi o karede göremeyince içim acıyor. Yani, hani, ben orada olsaydım, eee, ben de onlarla birlikte o etkinliğe aslında katılacaktım. Yani, bunu dışarıdan izlediğim için, eee, bu biraz bana aslında, emm, eski günlerimi daha çok özlememe sebep oluyor, onları daha çok özlediğimi fark ediyorum ve sanki, eee, geride kalmışım gibi hissediyorum. Yani, hani, ne anılar biriktiriyorlar, ne, emm, olaylar yaşıyorlar, kim bilir gülüp eğleniyorlar ve ben onu yaşayamıyorum. Bu beni biraz üzüyor. Sanırım, eee, bu taşındığım yeni, eee, mahallemde, emm, o sıcaklığı henüz yaşaya bulamamamdan kaynakla kaynaklı bir durum diye düşünüyorum. Eee, o kafa dengi arkadaşlarım, eee, biraz daha olabilseydi ya da var, belki de ben henüz bulamadım, eee, o arkadaş eksikliğini sanırım, eee, çok fazla, eee, yaşamazdım, eee, ama maalesef, eee, şu an, eee, bu durumdayım.
Tabii. <chuckles> Evet. Anlıyorum. Anla E, tabii. Peki, eee, şu an yeni tanı taşındığın mahallede, eee, herhangi biriyle tanışma konusunda ya da belki, işte, eee, eğer okuyorsan okulda... Burada yeni insanlarla tanışma konusunda kendini nasıl hissediyorsun? Biraz daha çekingen mi yoksa daha, böyle, eee, cüretkâr mı hissediyorsun?
Hı hı. Anladım. Yani, eee, aslında biraz, eee, zaman ilerledikçe yani yaş ilerledikçe sanırım, eee, yorgunluk da artıyor, yeni birini tanıma enerjisi de azalıyor bence benim benim fikrim yani ben kendimi öyle gözlemliyorum. Eee, önceden daha hevesliydim. Yani, eee, eski mahallemde, eee, sonuçta yabancı bir, eee, ülkede de yaşıyorum, eee, göç ettim. Eee, ilk zaman, eee, hani, böyle, arkadaşlarım olsun, işte, çabuk adapte olayım, eee, hani, eee, o orda da yaşadığım bazı, eee, sıkıntılar olmuştu tabii ki. Belki de tekrar etmesinden de şu an korkuyorum. O yüzden de biraz, eee, yalnızlık, eee, ağır basıyor ama o o dönemde aşmıştım, yani, ares şanslıydım ve, eee, Türk arkadaşlarım olmuştu ve onlarla samimiyeti de ilerlettiğimde, hani, Türkiye'yi çok, eee, özletmeyecek bir, emm, Türk kültürünü aslında onlarla beraber, eee, yaşayıp, eee, emm, devam edebiliyorduk, yani, yeni Türk restoranlarını keşfedip, eee, yemekler yiyip, hani, böyle, birbirimize kahvaltılara gidip, hani, böyle, bayramları falan bile, yani, beraber kutlayıp, eee, Türk kültürünü çok güzel, eee, yaşatabiliyorduk kendi içimizde. O yüzden hiçbir şekilde ne aile, eee, eksikliği, eee, çok fazla hissetmiştim ne de arkadaş eksikliği. Ama bu durum burada biraz daha, eee, farklı, eee, Alman ve, eee, farklı kültürlerden, eee, çok fazla insanlar var. Türk arkadaşları çok fazla, eee, açıkçası bulamadım. Belki de aslında özlediğim şey, emm, Türk kültürünü, e, yaşayabilmek burada da. Hani, yakın olması, eee, daha iyi oldu yani, hani, hemen, eee, çat kapı birbirine gidip ya da, böyle, eee, hani, şey var ya, hani, böyle boş tabak almıyorsun, yani, bir komşuya bir şey verdiğinde hemen o tabağı bile anında boşaltıp sana kirli bir şekilde geri verebiliyor o tabağı. Yani, o küçük, eee, jestleri sanırım, eee, çok özledim. Emm, e, tabii ki, böyle, o eee, olunca da, eee, hani, biraz motivasyon eksikliği de oluyor, yeni birini tanıma motivasyon eksikliği. Emm, o yüzden, eee, biraz, eee, hayal kırıklığı mı artık yaşıyorum ya da beklentimi mi bulamadım, eee, öyle bir durumdayım.
Evet kesinlikle. Anlıyorum. Evet olabilir. Süper. Yani, tabii. Evet olabilir. <chuckles> Süper. Hı hı. Evet. Tabii, hâliyle. Ya ilk başta aslında biraz, eee, duygularınla alakalı konuşmak istiyorum. Yani burada kendini yalnız hissetmen aslında, eee, seninle ilgili bir eksiklik ya da belki bir yetenek eksikliği değil. Hani belki ya, burada ortam değişti, düzen değişti, çevre değişti ve sen buna hani, adapte olmak, eee, z durumunda biraz zorlanıyor olabilirsin ve hemen, eee, "Adapte olacağım işte, hemen buraya alışacağım," gibi bir, eee, şartlanma da aslında sana biraz olumsuz, geri dönüş noktasında olumsuz olabilir. Ya, kalbinin de bu değişime alışmaya zamana ya ihtiyacı var. Ya, biraz durağanlık, belki biraz, eee, boşluk bunlar hep yeni bir hayatın ilk sayfaları gibi düşünülebilir. Şu an hani, eee, yeni taşındığın yerde, eee, yalnızlık gibi görünen şey aslında az önceki o eski mahallene taşındığın hisle aynı şeyler de olabilir. Hani yeni bir, eee, başlangıç çizgisi gibi de düşünülebilir ama, eee, şu noktada belki hani, somut ve uygulanabilir adımlar duymak senin açından daha önemli. Eee, o yüzden onlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Eee, belki haftalık dışarı çıkma rutininde biraz değişiklikler yapıp, eee, tek başına bile olsan her hafta belli bir gün dışarı çıkıp aynı yeriye gitmek, eee, gibi. Çünkü oradaki insanlar artık senin simana alıştıkça ve sen oradaki insanların genel olarak simalarına alıştıkça daha bir yakınlık, belki, eee, küçük bir sohbet başlangıcı olabileceği bir ortam da yaratmış oluyorsun aynı zamanda. Ve, eee, şöyle bir şey söylemek istiyorum, ilgi alanların hakkında birkaç bir şey öğrenmek istiyorum çünkü hani, eee, ilgi alanlarına göre küçük topluluklara katılmak hani, belki, eee, spor grupları, belki dil değişim buluşmaları, kitap kulüpleri. Eee, böyle yerlere gitmen aslında seninle aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışma fırsatı da doğurabilir.
Olabilir. Doğru. Tabii ki. A! Belki de. Tabii. Hımm. Doğru Anladım. Hı hı. Aynen. Emm.
E, buna ne dersin?
Çok doğru konuştun, yani, hani, eee, aslında biraz kendimi çok geri, eee, çekmişim. Hani, böyle, bir tükenmişlik sendromu mu yaşıyorum, neyim? Eee, biraz böyle, eee, insanlardan, eee, kendimi, emm, yani asosyal bir insana dönüşüyorum bu gidişle. Çünkü ben çok sosyal bir varlığım. Yani insanlarla iletişim kurmayı, onlarla sohbet etmeyi, hani, eee, yüz yüze görüşmeyi çok seviyorum. Hani, hiç şey, telefonla konuşan insanlar olur ya böyle, hani, ben o o tip değilim. Ben gideceğim, dokunacağım, sarılacağım, öpeceğim. Hani, böyle karşımda canlı kanlı bir insan görmek istiyorum ve bu da beni aslında gerçekten, eee, yani gün içinde, eee, hani motivasyon mu diyeyim, enerjimi yükselten bir şey mi diyeyim. Yani ben evde, eee, kimseyle, eee, görüşmeden duruyorsam o gün benim için çok kötü geçiyor. Yani benim, eee, ben benim, eee, aldığım güç aslında insanlardan gelen enerji. Yani, eee, onlarla beraber, eee, mutlu oluyorum. O yüzden benim, eee, arkadaş bulmam şart ve senin, eee, dediğin, eee, tavsiyeler de aslında çok yerinde; yani, hani, evde oturmaktansa, eee, burada seveceğim bir, emm, kafeye, eee, günlük ya da işte haftalık, eee, bir rutin belirleyip gittiğimde, oradaki çalışanlarla bile, hani, böyle bir, eee, birbirimizi bir günaydın, eee, dememiz bile, eee, tanıdık bir sima olacak çünkü benim için. Ben o enerjiyi alacağım. Eee, ya da, işte, dediğin gibi, eee, mesela çocuklarım var benim, onlarla onları parka götürüyorum, eee, ve etrafa biraz baksam o çocukların, eee, anne babalarıyla aslında ben o samimiyeti kurabilirim. Çünkü ben çok, eee, iletişimi yüksek, eee, biri olarak görüyorum kendimi yani hani çok çabuk, eee, insanlara karşı, emm, ısınabiliyorum. Eee, onlarla samimiyeti kurabiliyorum. Aslında çok, ımm, bu kadar kolay, eee, samimiyet kurabiliyorsam neden şimdi kendimi geri çekmişim? Eee, sanırım çok doğru bir yere de, eee, parmak bastın; hani, eskiden yaşadığım duyguları tekrar yaşayacakmışım gibi, eee, geliyor bana. Eee, o onu, eee, aşabileceğimi düşünüyorum şimdi senin söylediklerinle. Eee, tavsiyelerine uyacağım ve, hani, kendimi evden, eee, atacağım. O zaman zaten, eee, hani, gideceğim yerlerde tanıdık simalar ve, emm, o tanışıklıkla, eee, ilerleteceğim, eee, arkadaşlık ilişkilerim, e, muhakkak olacaktır. Teşekkür ederim.
Hı hı. Gibi. E, tabii. Evet. E, harika. Anlıyorum. Yani, tabii. Evet, olabilir. Harika. Yani, kesinlikle. <chuckles> Evet. Rica ediyorum. Şunu da eklemek istiyorum bu arada; hani, eee, belki o gün dışarı çıkma isteği noktasında, eee, eksiklik yaşayabilirsin dışarı çıkmak istemeyebilirsin ya da ilgi alanların noktasında, eee, bir topluluk bulmakta zorlanabilirsin. Eee, burada da dijital araçlar; a aslında sevmediğini söyledin bu noktada, iletişimleri. Ama günümüzde biraz daha ilişki başlangıcı noktasında dijital araç kullanımı çok fa fazla biliyorsun. Eee, belki de o şehrin ya da o mahallenin forumları ya da, eee, sosyal, eee, medya uygulamalarında, eee, o mahalleye özgü sayfalar, belki, eee, dil, hobi, değişim grupları, başlangıç için iletişimi çok kolaylaştırabileceğini düşünüyorum. Buna ne dersin?
Tabii. Hı hı. A! Evet. Neden olmasın? Ya, aslında şu anda da bir eee, mahallenin WhatsApp grubu var biliyor musun? Yani inanamazsın, benim neden daha önce aklıma bu gelmedi? Yani, oradan eee, birbirlerine eee, birbirlerinden yardım eee, istiyorlar, bir yardımlaşma grubu gibi bir şey. Hani, bir soru soruyorlar ve cevap veriyorlar. Aslında ben oraya, eee, direkt, eee, yazabilirim de, yani, hani, emm, hem, eee, ark çocuklarımın yaşlarını bak şimdi, şu an aklıma geliyor, çocuklarımın yaşlarını yazarım ve, hani, bu yaş grubunda olan başka çocuklar var mı? Hani, önce çocuklarıma arkadaş, eee, yapıyormuş gibi, ki zaten onların da ihtiyacı var, yani onların da sosyalleşmeye ve, hani, bu mahalleye adapte olmaya ihtiyacı var, eee, arkadaşlıklar kurup. Eee, bu şekilde başlayıp sonra, eee, birbirimize gidip gelmeyle devam edebilir bu süreç. Eee, çok teşekkür ederim, benim hiç aklıma gelmemişti. Aslında, e, hemen, eee, yani, başucumda duruyormuş çözümüm ama hiç, iii, görmemişim. Eee, seninle bunu paylaşmak, eee, seni sana içimi açmak gerçekten, eee, benim için çok, eee, keyifliydi. Eee, çok teşekkür ederim verdiğin tüm, eee, tavsiyeler için.
<chuckles> Harika. Hı hı. Yani, tabii. Evet, kesinlikle. Evet, tabii. <chuckles> Rica ediyorum. Yardımcı olabildiğime çok sevindim.
Eee, çok teşekkürler, kendine çok dikkat et, eee, hoşça kal.
Görüşmek üzere.